Beh, allora, assolutamente no, non le utilizzerei mai in un contesto di lavoro perché sarebbero sinonimo magari di poca serietà. Io le utilizzo principalmente co' gli amici, anche perché sai magari, uhm, stai parlando di qualsiasi cosa, è carino aggiungere un'emoji. Ehm, <clicks tongue> parlando sempre di amici, poi, ecco, ti aggiungo un attimo una piccola parentesi al volo, no, ehm, sai purtroppo quando hai quegli amici un po' troppo <lip trill> sensibili, no, che piangono per tutto, ehm, anche se gli dici A, magari a volte devo far passare un po' un concetto un po' più strong, no, però se lo scrivo così freddamente loro si offendono, quindi magari, sai, gli metti le emoji alla fine sorridente, così ci credono di più, no?
Sì, vai. Eh. <chuckles> È vero. Sì, sì, sì, ho capito. Un po' per smorzare i toni, no, uhm, secondo me può aiutare.
Eh, esatto, per smorzare i toni, ecco. Ehm, qu quello funziona quello funziona perché, ehm
Aiuta, è vero. Magari appunto, come dici tu, stai comunicando una cosa un po' importante, un po' più seria, però non vuoi ferire troppo quella persona, quindi se aggiungi una faccina che sorride <chuckles> può può aiutare, ehm
Beh, dipende anche un po' come me gira eh, a volte magari so' un po' meno gentile e aggiungo anche le emoji con la faccia arrabbiata, quelle così concetto arriva chiaro e tondo. Esatto, esatto.
Eh certo, vabbè quello ci sta. Se sei arrabbiato, sei arrabbiato. <chuckles> Ma ti è mai capitato invece di inviare per sbaglio? Perché sai, è co è così v mhmm, facile con questa tecnologia, ehm, premere velocemente un tasto anziché un altro e quindi mandare un messaggio, ehm, con una emoji, ehm, s sbagliata, o perché l'emoji non è quella giusta, quindi può far completamente fuorviare il senso di quello che tu volevi dire, fraintendere, ehm, oppure mand ehm, magari ti è capitato di mandarlo alla persona sbagliata le l'intero messaggio.